Pois é, eu acho que vai muito da criação. Você não acha, não? Eu acho que, eh, os pais, eh, os pais que eles valorizam tudo o que o filho faz e fala sempre, né, que ele é in que ele é inteligente, que ele é importante, que ele pode fazer muita coisa; você vai criando uma autoconfiança, né. E eu sempre ouvi isso, principalmente da minha mãe, sabe. Que eu era inteligente, que eu era bonita, que eu era isso, que eu era aquilo. Então, as outras crianças, pra mim
E aí? Sim. Não, to d totalmente concordo. Uhum. Sim. Sim. Ah, tá aí, então, descobrimos. Aham. Sim.
sabe, eram iguais, nun eu nunca me me comparei. Eu acho que vai muito disso, dos pais. Os pais que criam um filho criticando e falando: "Você tem que fazer isso porque você é burro, menino. Você você é feio você tem que", sabe. Eh, criticando
E também Sim. Uhum. Eita, é. Não tem como crescer bem, né.
É. Cria um filho sem autoconfiança.
Pois é. Que vai acarretar em vários problemas futuros, né, mentais. Hã.
Futuros, né. É, e muitos, né. E hoje em dia isso tá muito disseminado, né, assim, eh, os os pais, eles sabem que eles têm que
Hum.
eh, que não criticar destrutivamente o filho. Que eles têm que que criticar construtivamente. Mas, muitos não fazem, né.
Sim. Aham. Uhum. Eh, talvez por até por traumas, né.
Porque pela pressão do dia, que eles têm
Eh, traumas que eles acabam levando para os próprios filhos, eles têm uma maior dificuldade de quebrar esse ciclo, né. Ou por
É. É. É.
por serem assim, enfim.
É. Ou fazem de uma forma que eles mesmos foram criados, que eles aprenderam.
Uhum.